Mhm, was wäre denn so dein Tipp für jemanden, der irgendwie so ja, so Meditation vielleicht noch nie ausprobiert hat? Vielleicht findet der das auch eher so 'n bisschen, hm, weiß ich nicht, Hokuspokus mäßig. Ähm, wie würdest du jemandem so was mal näherbringen, äh, ohne also jemandem, der vielleicht da so 'n bisschen Berührungsängste hat?
Mmh, also, ich würde auf jeden Fall so 'ner Person raten, mit geführten Meditationen anzufangen, so wie ich das ja auch mache. Und da verschiedene Kanäle- gibt's ja auf Youtube- mal auszuprobieren. Und, äh, wenn man da 'ne Stimme findet und 'ne Erzählweise, die einem sympathisch ist, dann kann man da 'n bisschen weitermachen und schauen, wie es denn wirkt bei Schlafproblemen.
Mhm. Ja. Mhm, du hast jetzt gesagt, wenn man jemanden findet, dessen Erzählweise man mag oder dessen Stimme man mag, ist das denn aus deiner Sicht so was ganz Individuelles? Also, ähm, gibt's nicht jetzt irgendwie so eine Lösung, wo du glaubst: “Mensch, das das ist einfach, äh, 'ne Lösung für alle“?